Это настолько вот и плюс для того времени, это прорыв был. Я недавно была в музее "Грэмми", кстати, там его прям вещи настоящие, и скрипы там, "Триллер" и так далее. Вот прям вот эта красная куртка, и вообще прям настоящие оригиналы. Ну, то есть, ам, это вроде не личная история, но но насколько это классно всё равно, это не необъяснимо, знаете. А вот.
Вау, класс класс. Мгм. Да да да. А вы знаете, что Эминем, э, ещё даёт туры?
"Эминем", конечно. Я я даже собиралась недавно на его концерт, он часто дает туры. Ну, сейчас он дает туры тоже, вот прямо щас.
Да, в А, ага. Вы были уже или нет?
Я не была, но я вот хочу. И мне всё время кажется, что я вроде уже и не помню его песен, потом я слышу его песни и понимаю, что еще как помню. Ну, как-то вот А, а как вы думаете, вообще клипы насколько влияют на восприятие самой музыки? Для вас они важны, вот чтобы воспринимать музыку саму?
<chuckles> Да да да. <laughs> Да. То же самое, да. Для меня уже никак не влияют. А, я уже настолько отошла от клипового мышления. Ну, то есть, э, у меня вот это вот, э, если песня мне заходит, то я песню слушаю, и я мне абсолютно неважно, вышел на нее клип, не вышел, в альбоме она, не в альбоме, а, абсолютно неважно. Да, вообще абсолютно неважно.
Да. Да. Мгм. Да. Согласна. Согласна. Билборде не билборде. Но вы знаете, м, в сов современные, а, клипы, я с вами согласна, и песни. Но вот всё равно, вот из прошлого опять же таки возвращаясь, а, так как были вот очень яркие клипы, и у меня просто уже автоматически, когда я вспоминаю какую-то там песню, она у меня может ассоциироваться просто с клипом, если это был классный клип, прям усиливается впечатление.
Мгм. Да да. Ну, это большое спасибо, а, продюсерам и кто там режиссёрам, которые постарались совместить нам вот эту картинку. Вот песня, вот классный клип, и мы уже запомнили. А, сейчас уже этого не получается у режиссёров. Какой бы клип ни выпустила Светлана Лобо Лобода, мне уже без разницы, они уже все там какие-то между собой подобные.
Да да да. Мгм. Да да, абсолютно, абсолю Да. М. А, но, ну, так они все одинаковые, конеч
Да, подобные, да, я же говорю, песни хорошие. Да, спасибо, песни песни заходят, слушаем.
Конечно. Да. Ну, пе я, я в не знаю, мне я не то что про, ну, как бы там, Лобода не Лобода, мне в всё сейчас на самом деле современное не очень заходит. Мгм. А, вот. А клипы я ее тоже не видела на самом деле, но у меня такое чувство, что они тоже одинаковые.
Да, всё Вс. <chuckles> Я по старым просто сужу, а, клипы Вот й и слушайте, ну, здесь сложно вспомнить от какой-то песни её клип, поэтому вот вернёмся опять
Мгм. Поняла. Согласна согласна согласна. Надо пересмотреть. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Хорошего дня. До свидания.
<laughs> Да, спасибо за разговор. Всего доброго.